Tipsnya ya, tipsnya sebenarnya tuh, kita mulai dari yang paling mudah aja dulu, gitu kan, kira-kira dalam bayangan kita, yang mana sih yang
Mhm.
paling bisa disanggupi dalam waktu dekat, gitu. Itu aja kan. Nah setelah itu benar-benar nyetel, kita mulai lagi ke hal berikutnya yang mau dirubah gitu. Jadi, nggak perlu satu waktu itu semua yang buruk-buruk itu dirubah, nggak perlu gitu kan.
Oke. Mhm. Oh.
Jadi perlahan-lahan aja gitu, step by step.
Oh gitu Oke. Tapi kalau misalnya kita mau cheating gitu, boleh nggak kita ngerasa bersalah atau bagaimana nih seharusnya?
Mhm. Enggak, nggak nggak. Yang penting kita memang, benar-benar lagi di cheating day gitu kan, nggak kebablasan, jadi
Mmm. Mhm.
kan kubilang tadi 1 hari tuh emang kita bisa makan aja apa aja yang kita mau gitu. Jadi, nggak perlu merasa bersalah sih.
Oke. Oke, berarti nggak apa-apa ya, eee, se eee, nggak merasa gagal gitu ya dalam melakukan proses ini, oke oke. Wah terima kasih banyak nih, informasinya menarik sekali nih. Ngobrolnya enak sekali nih. <chuckles> Mungkin nanti saya bisa terapin juga nih, di dalam kehidupan saya, oke.
Nggak apa-apa, iya, aman. Nggak nggak, aman aman. Mhm. Mhm. Iya. <chuckles> Iya. Mhm.
Mudah-mudahan lebih sehat lagi ya, Kak.
M Iya, sama-sama, terimakasih juga ya udah ngasih kesempatan buat aku berbagi insight pada hari ini.

Ya, di aku sih nggak nggak ngasih tau ya, kalo, oh aku berhenti ngerokok sih, nggak. Ja jadi dia tuh, kek ngawatir sendiri. Kok dia kaget gitu kan, heran. "Tumben nggak ngerokok?" katanya kan. Terus aku bilang aja, aku mau berubah, gitu kan. Iya. Aku ngerasa kayaknya, nggak boleh deh, hidupku kayak gini-gini terus, gitu. Harus berubah, kan. Terus dia kayak senang, gitu. Intinya senang banget lah, intinya kan. Sumringah gitu, mukanya. Mungkin nggak bener-bener ditunjukin gitu, kan, tapi, kita tahulah kalau akhirnya berhasil, gitu. <chuckles>
Mhm. Mhm, mhm. Oke. Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mmm. Mhm. <chuckles> Gitu. Oh, berarti kalau untuk makanan sehat, juga dibantu sama beliau, ya? Untuk siapin, bekal atau, eee
Iya. Heeh heeh. Dulu aku tuh, paling iya. Aku tuh dul dulu paling anti yang namanya makan sayur, gitu. Ngeri kan? <chuckles> Udah ngerokok, jarang olahraga, nggak makan sayur, begadang, kan. <chuckles> Parah banget kan. Iya. Sekarang, aku banyakin makan sayur, gitu. Jadi tiap masak tuh, aku minta terus. Oh sayurnya lagi sayurnya lagi, gitu.
Oh, kacau. Mmm. Waduh! Iya iya, serem juga tuh. Betul. Mmm. Mmm seneng ya, beliau tambah semangat. Oh, gitu. Iya iya. Kebetulan juga beliau mungkin, ini juga ya, eee, pinter masak ya. Jadi, walaupun misalnya hanya sayur, jadi tambah semangat ya. Mmm. Mhm. <chuckles> Oh, kayak, jadi rumahnya nggak, ini, satu rumah?
Sampai kaget beliau. Heeh. Heeh. Iya. Enak sih makanannya. Iya. Heeh. Oh. Kangen sih. <chuckles> Dulu satu rumah, kan, tapi, akhir-akhir ini, aku ngerantau gitu. Iya. Karena pekerjaan kan, di tempat lain.
Hmm. Oh.

Iya iya iya iya, itu pas merantau gitu kira-kira, eee, ada kadang-kadang misalnya, eee, tertarik lagi untuk kembali ke kebiasaan lama karena nggak ada yang ngingetin atau bagaimana nih Kak?
Iya. Ada, oh jelas banget itu kan berat banget sih buat ngelawan, hasrat untuk balik lagi ke kebiasaan yang buruk itu kan, soalnya gini, temen-temen disini juga, di tongkrongan itu aku lihat pada ngerokok kan ya, gimana gak tergoda gitu. Iya, tapi sejauh ini aku berhasil sih terus juga mereka tuh, orangnya suportif gitu walaupun mereka ngerokok, tapi kalo kita bilang, aku ngerokok aku mau berhenti gitu mereka suportif gitu kan, "Oh bagus," gitu kan berarti mereka juga sadar kalo ngerokok tuh sebenernya gak bagus gitu, kayaknya mereka juga, mengalami situasi yang sama seperti aku mungkin, beberapa tahun silam gitu kan, mereka juga pengen berubah tapi kayaknya gak bisa gitu. <chuckles>
Mhm. Mmm. Betul, betul betul. Mmm. <chuckles> Eee. Susah ya <chuckles> tapi suka ini gak? Bagi-bagi tips ke temen-temen, eee, komunitasnya gitu ini loh caranya harus gini gitu.
Iya. Mhm, aku tuh kadang-kadang ya ngasih tau aja sekedar mengingatkan gitu, "Eh, 1 batang aja deh hari ini," gitu kan, gak usah gitu kan iya karena aku liat kan kalau dia mau ngambil bat eee, batang ke-2 gitu kan aku bilang, "Wah gak usahlah 1 batang aja dulu," kubilang, soalnya kan gak sehat u juga. Ya mereka tuh, mau dengerin gitu pelan-pelan gitu kan, tapi ada juga yang memang kekeh gitu, bilang kayak gini misalnya, "Alah ngerokok gak ngerokok mati juga kok." Terus, "Itu liat kakek gua, kakek gue udah umur 85 tahun kok sehat-sehat aja ngerokok tiap hari kok 4 batang, kadang sebungkus 2 bungkus," katanya kan. <chuckles>
Mhm. Mhm. Oh gitu. <chuckles> Mhm mhm. Mhm mhm, mhm. Ah, oke. Mmm. <laughs> <chuckles> Betul, iya. Heeh, iya biasanya alasan itu tuh yang suka dikasih perokok itu ya, alasannya, mmm, tapi, eee, ini gak pernah gak, eee, misalnya sesekalilah gitu sesekali misalnya, eee, apa namanya mungkin kalau rokok agak susah ya balik lagi ya, kayak contohnya misalnya sesekali enggak olahraga atau sesekali, coba makan gorengan itu
Itu mulu, heeh, iya. Iya. Mhm. Iya.
pernah gak kayak gitu?
Kan ada nih yang namanya itu dalam olahraga tuh ada yang namanya cheating day kalo gak salah kan, berarti adalah hari sa Sabtu Minggu di mana kita tuh bisa makan apa aja kan, nah kalo ngerokok sih, alhamdulillah sejauh ini belum pernah nyentuh lagi ya, tapi kalo gorengan ya sekali seminggu itu masihlah, karena memang, ya aku anggap aja cheating day gitu kan, heeh.
Mmm. Oke. Oke. <chuckles> Iya iya, iya karena karena kalau merantau itu, eee, tantangannya adalah ketika enggak ada yang masakin gitu loh, kan harus cari sendiri. <chuckles>
Heeh, enggak males kan masak, iya ujung-ujungnya beli, gak sehat lagi kadang-kadang.
Mhm. Mmm, nah itu cara kamu nyiasatin supaya kamu tetap di jalur makan sehat tuh gimana tuh?